Oo nga, at saka sa akin naman, eh, ano, ah, sumasabay 'yong ano, 'yong inis ko sa sarili. Kasi 'yong tipong bakit gano'n, sana ginawa ko 'to, 'di ba? Sana hindi ko sinabi 'yan, 'di ba? Kumbaga parang iniisip ko lahat lahat ng puwedeng maging what if, 'di ba?
Eh. Oo nai Oo, kasi siyempre
Kumbaga
Lalo na sa umpisa talagang oo, siyempre sa umpisa talagang mararanasan mo din talaga 'yong maging badtrip, eh.
May dating sa sarili. Oo, tama, tama. Kumbaga ma-ano ka talaga, 'di ba?
Mm.
Mababadtrip ka talaga. 'Tsaka, ano, ah
Yup.
Siyempre 'yong kaba. Kasi kaba sa hinaharap kasi kapag nabigo ka, automatic na isipin mo, "Paano na kaya next time?" 'Di ba? Paano ko maulit. Kaya minsan nauuwi sa overthinking.
Oo. Kasi nangyayari talaga 'yan. Kasi lalo na kung paulit-ulit talagang nabibigo, parang ang pakiramdam mo talaga, parang wala ka nang pag-asa, parang hopeless ka na talaga.
'Di ba? Tama, tama sang-ayon ako diyan.
Tapos siyempre nakapag-isip ka ng mga hindi magagandang bagay. Kaya maganda talaga 'yong lagi mong nailalabas talaga 'yong, ano, 'yong mga pighati mo, 'yong mga kalungkutang nararamdaman mo. Para kahit papaano, makaramdam ka ng, ano, ng konting positibo. 'Yong kahit pa unti-unti ba para 'pag ready ka na talagang harapin 'yong gusto mong harapin
Oo, tama sang-ayon ako diyan. Tama, tama. Tama, tama.
wala kang masyadong, ano, magiging balakid.
Oo nga.